へえ、そっかそっか。あのうん、うん。
うーん、そうなんですよ。で、ま、それも相まって、なんかもう職場っていうので、1日そこに居ると、なぜかなんか、まあまあ、ほこりもいっぱい付くでしょうし、なんこうねうん、はい、なんかそういう空気重たい空気の中で働いているので、なんかもうそれを、なんかこう振り払いたいみたいな、洗い流したいみたいなところがあって、それでなんかシャワー <chuckles> を浴びるんですよ。
うんうん。 うん、物理的にね。うん。 ああ、はい。 はいはい、はい。 あ、そうなんですね。あの、まあね、こう、そういう、なんでしょう、例えば、ん、すごいね、ちょっとあまり良くない例で、極端な例になっちゃうんで、ちょっと申し訳ないんですけど、こう、なんであのあまりこうちょっとあんまりこう、な磁場が良くないとか、なんかそういうとこに、こうね、行くとお祓いね、帰り、帰りというかこう、専門の方にしてもらうみたいな、そんななんか、いい、う、流れノリというかね、そういうところなんですかね？
あ、はい。 ええええ。 うんうんうんうん、ありますあります。ほんとその通りそうなんですよ。 あ、そうですね。<laughs> あ、ありますね。だからあの、あのちょっと病院関係っていうか、ま、精神科なんですね、そこの病院が。あ、それでちょっとメンタル的にこうやんね、あの入院されてる方がいっぱい、しゃるんで。で、近くに神社があるんですよ、そこの近くに。で、前は、ちょっとあんまり運気が良くない時とか、<clears throat> なんか自分もちょっと気持ちが下がってるなっていう時は、だすごい神社に、あの帰りに行ったりとか、行きの時間に行ったりとかして、ちょっと気持ちを収めて、あの行ったりとか帰ったりとかっていう時もありました。
うん。うん。 ななるほど。そっかそっか。 うん。うん。 うん。 ああ、そっか。うんうん。 ええ。 ううん。 ああ。 はいはい。 うん。